آه، باحس إن أنا بقيت كويس، باحس إن أنا بقيت أحسن يعني آمم، باح المكان ده كنت باحب أروحه لوحدي بصراحة وما زلت بس د دلوقتي خلاص مش هينفع أروحه ولا لوحدي ولا مع حد يعني هابقى أقول لِك ليه، بس خلّيني أقول لِك الأول أنا آآ باحب أروحه لوحدي آآ م بيفصلني زي ما أنتِ قُلتِ يعني تقدري تقُولي كده بالذات وقت وقت ال
إمم. أيوه فهمت، يعني بتحس إن أنت خلاص مش بتفكر فيه أو بيفصل دماغك، عقلك بيرتاح لمّا بيدخل في المكان ده.
آه ال الvibes أو ال الحاجات الحلوة اللي باحسها في المكان اللي هو ال البحر بس قدّام عينيَّ والسما والغروب بقى وقته أنا ب عاشق للغروب وعاشق للشمس كده وهي نازلة كده تدّلع ونازلة ورا البحر كده بتغرب كان شكلها جميل أوي وال ال الألوان بقى السما وال ال اللوحة اللي بتترسم على السما والألوان التناسق الألوان والإبداع اللي بيحصل بجد بيأسرني يعني أنا باحسها كويس جدًا جدًا وباحس إن أنا فصلت، باحس الدنيا كلّها كمان ورا ضهري يعني أنا وشي للمَيَّة والدنيا كلّها ورا ضهري فباحس إن آمم، آآ آه يعني أنا مش بافكر في حاجة، مش بافكر في حد، مجرد بس باتف باستمتع بالجمال وال والطبيعة اللي قدّام عينيَّ، باحس إن أنا بقيت نقي، ذهني بقى ص صافي ونقي أوي و وب
كويس. <laughs> حلو أوي. إمم. بالضبط وبعدين أنت قاعد الوقت ده قاعد مع نفسك، مش بتفكر في أي حاجة ممكن مثلًا تضايقك أو حاجة، أنت خلاص قاعد الوقت ده خلاص عملته لنفسك وقاعد مع نفسك شوية.
خالص.

أوي، أوي طبعًا، و وبجد ل يعني باصعب بيصعب عليَّ لو في ناس ما عندهاش الmood ده، ما عندهاش المكان اللي أنتِ بتقولِي عليه اللي يلجأ له ده بجد باحس بيصعبوا عليَّ أوي اللي هم أ لأ، لازم يا جماعة تلاقوا م متنفّس إن أنتم آآ، تروحوا فيه وهو أنا حاليًا بصراحة بادوّر على مكان تاني، يعني خليني أشاركِك إن أنا ال ال آه، ي <laughs>
آه. آه، أنت ما قُلتليش ليه بقى المكان ده <chuckles> ما بقيتش تروحه ليه؟
<chuckles> والله يعني المكان ده اتعمل cafe صرح عظيم، تحديدًا في الحتّه اللي أنا كنت باقعد فيها، <laughs> يعني آه، حرفيًا يعني هو من أجمد ومن أحلى الكافيهات اللي موجودة أصلًا دلوقتي في ال في المدينة دي. آآ، هم غالبًا شافوا نفس الزاوية اللي أنا شُفتها، قاموا جايين منشّنين عليها، آه، ف قاموا جايين واخدينها مني، ف خلاص بقى.
ياه! ياه! ما لقوش غير الحتّه دي بقى. <laughs> <laughs> راحوا جايين واخدينها. <chuckles> طَب ما بتروحش تقعد في الcafe ليه طيب؟ ما هو هيرجّعك لذكريات حلوة.
باروح يعني من وقت للتاني، بس أنا أنا كنت باحب القعدة البسيطة دي، اللي هو يعني مني للبحر على طول، آه، من غير أي آه، من غير أي تكلُّف، إن أنا بالضبط، لازم أقعد بطريقة معيّنة، اجتماعية معيّنة، الناس حواليّا مش عارف إيه، آآ، لأ يعني، وبعدين بقى طبعًا الcafe والحيطان والبوابات، وال مش عارف إيه، لأ، يعني أنا كان مني للبحر على طول، ما فيش أي أي تكلُّفات بأي حاجة إطلاقًا يعني.
من غير أي تكاليف، أو ك أو كَلَفيات، أو إن أنت لازم تبقى آه. إمم. بالضبط، آه. يعني حسيت إن المكان كده خلاص، ما بقاش مناسب يعني، <chuckles> لسه بتدوّر على مكان تاني.
آه، بالضبط، يعني حاليًا بادوّر على مكان تاني، وبصراحة مش لاقي، لأن هم واضح إن هم نشِّنوا كمان في الأماكن الحلوة كلّها، بس آه، بس أكيد هنكتشف مكان يومًا ما يعني يكون
معقولة؟! بالضبط، أنت في مدينة ساحلية، يعني أكيد أي بُقعة في المدينة دي هتلاقي منهم مكان تقعد فيه عادي.
<laughs>

آمم يعني أنا آه. يعني لو في منظر معيّن مثلًا عجبني ممكن أ أ آخُد كده كام صورة للذكرى، أحاول أنا كمان أتصوّر في المكان ده، آخُد صورة كده بتبقى بتبقى ذكريات جميلة أوي بصراحة، بس أنا لو أنتِ سؤالِك عن التصوير عمومًا، أنا باحب أستمتع بالمكان نفسه أكتر، يعني باحب الطبيعة أوي، أوي. أنا بانجذب جدًا ج بت بتأسرني الطبيعة والأماكن الطبيعية وسحر الطبيعة، فأنا باحب أستمتع بيها أكتر. مش من الناس اللي هو لازم بقى تصوّر كل رُكن وكل وردة و و ويعني آآ وردة، وردة لازم يتصوّروا و لأ، مش من النوع دوّة. بس باحب آه، آخُد كام صورة كده للذكرى، بتبقى ذكرى جميلة أوي ولطيفة جدًا بتفكّرني بتفكرني عارفة بإحساسي الحلو في المكان ده، بتفكّرني بريحة الهوا النقي اللي أنا شمّيته في المكان ده، يعني باحس إن ال الرِّئة بتاعتي بتشك صدري بيشكُرني، يعني عاوز يقُول لي م ميرسي والله على شوية الهوا الحلوين دول.
إمم. كويس. <chuckles> بالضبط. أيوه فاهماك. <chuckles> كويس أوي برافو عليك. يمكن مثلًا ده عشان أنت مش متعوّد في المدينة اللي أنت كنت فيها، إن يبقى في مثلًا طبيعة كده، يبقى في مثلًا هدوء ما يبقاش في مثلًا زحمة والجَو يبقى ملغبط.
بالضبط، بالضبط. يعني ال ال الطبيعة أو الأماكن الهادية اللي هي أ إحنا والطبيعة بس فعلًا يعني بتسيب أثَر كبير. غير بقى ال عارفة الزحمة والدوشة والعربيات بقى والكلاكسات وال والدخان العربيات وتحِسي الجَو كده آآ فيه فيه درجة حرارة من كتر الزحمة، حرارة العربيات والهوا بقى سُخْن.
أكيد. <chuckles> أيوه. وكمان الشجر بيخلّي الجَو لطيف، يعني الجَو بيبقى أحسن بي كمان بتحِس إن أنت بتتنفِّس بشكل أحسن، بتحِس إن أنت نفسيّتك مرتاحة عامةً في المكان اللي بيبقى فيه طبيعة وشجر وهدوء كده يعني.
جدًا. جدًا، جدًا فعلًا. وده لسبب إن الشجر زي ما أنتِ عارفة هو ب بيسحب ثاني أكسيد الكربون اللي في الجَو وبيدّينا أكسجين مكانه ولذلك آمم في ناس مثلًا بتحب أوي تربّي ورد، بتحِس إن هي بيفرق معاها نفسيًا، بتحِس إن هي بتنقّي الهوا حتّى لو م ما لهاش تأثير اللي هو يعني كبير أوي على الهوا إلّا إن هي بتفرق في النفسية، يعني في ناس تحب ده أوي. آه. و وشكل الورود وشكل ال ال الأوراق بتاعتها وال م وتبدأي تربّيها كده تشوفيها تكبر واحدة، واحدة بقى تبدأ كده تتمايل كده وتتدلّع وحاجة كده بتبقى بتبقى لذيذة خالص، بيبقى إحساس جميل أوي، بتفرق أوي فعلًا في نفسية الواحدة ي
إمم. إمم. أيوه فهمت. آه.